Ừm, <chuckles> đây là một vấn đề nan giải mà nó c rất là khó khăn ha. Ờ, thì rõ ràng thì bây giờ nếu như mà mình không thể nào mà, gọi là, sắp xếp cái việc học ưu tiên lên hàng đầu và, à, ừm, để mà có thể cân bằng được những cái việc khác thì rõ ràng bây giờ mình phải có một cái chiến liều về lịch trình hợp lý là điều chắc chắn rồi. Thì mình có thể làm, gọi là, ừm, lên một cái lịch trình hợp là dành những cái khoảng thời gian nhất định cho việc học mà mà mình không thể nào đụng đến, mặc dù là cái khoảng thời gian nó không cần phải quá nhiều. A, mình mà lấy ví dụ, à
Ừm. Ừm. Như nào bạn? Bao nhiêu, bao nhiêu là đủ?
Tùy vào tùy vào cái, ờm, cái cái cái nội dung cái cái cái cái mức, thế rồi là cái lượng lượng kiến thức mà bạn cần học thì bạn sẽ phải, a, dành một cái khoảng thời gian tương ứng. Ơ, mình lấy ví dụ như là trong 1 môn chẳng hạn mà à, và và trong 1 môn đi và cuối kỳ 1 môn á, thì cuối kỳ bạn phả i ít nhất bạn cũng phải dành đâu đó khoảng 1 tuần cho 1 môn học để bạn có thể ôn lại tất cả kiến thức trước bắt đầu vào một kỳ
Ừm. Ừm, cũng phải ha. Ừm, ừm, ừm. Ừm, tức là bạn phải linh hoạt, đúng hông bạn?